Gut, na ja, mal sehen mal sehen, weil, wie gesagt, gestern 34, äh, fand ich auch echt heftig. Also, ich bin zum Glück nicht rausgegangen und musste also, doch, ich bin kurz rausgegangen und, äh, ich habe direkt gemerkt: „Oh Gott, ich, äh, schwitze mir jetzt einen ab und so” und, <chuckles> na ja. Ähm, ja, und ich finde es immer so schwierig, bei so heißem Wetter tatsächlich zu entscheiden, was ich denn esse. Also, weil, äh, ich bin gestern einkaufen gegangen und ich war so: „Oh Gott, was was hole ich mir jetzt?“ Und ich habe dann überlegt: „Okay, ähm, ich habe letztens so, ähm, gefüllte Champignons gesehen” und hatte einfach überlegt: „Okay, äh, vielleicht mache ich das ja mal nach“ und habe dann 'n schnelles, äh, Rezept rausgesucht und die ei Sachen eingekauft und gestern Abend noch gemacht. Äh, es war auch an sich lecker, ich habe aber danach richtig krasse Bauchschmerzen bekommen und ich weiß nicht, ob das von den Champignons kam oder von irgendwas anderem, weil eigentlich vertrage ich Champignons. Und
Okay, ja. Ja. Mhm. <chuckles> Oh, das kenne ich. Mm, klingt so lecker. Ja. Mhm. Ja. Oh. Ja. Mhm, mhm.
ich wüsste jetzt auch nicht also, auch die anderen Sachen, äh, weil man macht dann ja so 'ne, äh, Schmandmischung da rein und
Ja, genau, och. Klingt lecker. <snorts> Ab
Ja. Ja, das ist auch lecker. Ich ich stelle mir das auch sehr lecker vor mit so Kartoffeln oder so.
Oh. Ja, das das kann ich mir das kann ich mir sehr gut oh, ja.
Weil so so Backkartoffeln. Ja. Ja, ich ich muss
Aber irgendwie hat es ist ni dir nicht ganz so bekommen, die Version, sage ich mal.
Na, ich weiß nicht genau warum. Ich hatte extreme Bauchschmerzen abends, ähm, aber w ich ich weiß nicht, warum. Also, das ist 'n bisschen merkwürdig. Also, mal gucken, ich probiere es heute noch mal aus und äh, weil ich habe jetzt auch noch ganz viel ich habe ja auch noch viel Rest übrig und, äh, das wäre schade, wenn ich das jetzt einfach wegschmeißen würde und deswegen. Und ich habe äh, das 2., was ich auch gemacht habe, war Datteln im Speckmantel. Das finde ich auch so richtig geil da also, das ist so lecker das ist so lecker. Ja, und, äh, ich muss auch sagen, damit verbinde ich auch so 'n bisschen so 'ne Erinnerung, also, weil, ähm, ich die vor so also, ich habe die quasi an meinem Geburtstag beziehungsweise zu meiner Geburtstagsfeier entdeckt, weil meine beste Freundin die mitgebr nommen hat
Ja, aber das ist nicht gut. Okay, ich ich drücke die Daumen. Mhm. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Oh, das klingt super, ja. Mhm. Aha, okay, ja.
u und, äh, das war dann so, dass die also, dass ich die danach erstmal bei Rewe nachgekauft habe und mir dachte: „Boah, 1,50 € für so 'n Spieß, das ist richtig teuer.” Und dann habe ich so ge dann habe ich sie gefragt: „Wie machst du die eigentlich und so?“ Und dann hat sie es jetzt gesagt. Und ja, dann äh, gut, ne, wenn man die selber macht, dann sparst du auf jeden Fall 'ne Menge Geld. Also, weil, äh
Ja. Äh, schon, ja, ja. Ja. Ich ich es ist ist so oft so oft, ne? Dann ist es rich deutlich günstiger, wenn man's einfach selbst kocht oder selbst macht. Ja.
Ja. Oh, ja, ja, auf jeden Fall. Also, weil, äh, die Da Datteln kosten bei ALDI 1,30 € und Bacon kostet 1,60 € bei REWE. Und ich nehme auch den REWE-Bacon, weil der besser ist. Der ALDI-Bacon ist 'n bisschen zu fettig. Und
Das stimmt. Mhm. Ja. Ja, das das muss dann passen, ne?

Das ist äh, das ist 'ne Vollkatastrophe, also wirklich, weil, ähm, ich koche eigentlich in Deutschland relativ günstige Gerichte und eins meiner Lieblingsgerichte ist, ähm, Süßkartoffel, äh, Feta, Tomate und Pinienkerne, äh, zusammengemischt. Und das ist so lecker und Rosmarin halt noch rein und dann halt einfach in den Ofen. Und in den USA also in Deutschland kostet mich dieses Gericht und ich kann daraus, äh, 2, 3 Gerichte machen, je nachdem, äh, kostet mich unter 5 €. Weil Süßkartoffeln, wenn die im Angebot ist, kostet die ja irgendwie 1 € pro Kilo ne, nicht pro Kilo, aber pro 100g. Irgendwie so was.
Mhm. Oh, oh, das klingt lecker. Ja. Ah, das klingt toll, ja. Mhm. Okay. Ja, das ist Ja, richtig. Aber pro Stück so ja, ja, ja, genau.
Genau, a die sind relativ günstig, ähm, ja, Feta kostet am Angebot bei uns irgendwie 1,20 oder so, ähm
Das geht voll, ne? Ja. Ja, je nachdem, ne, welche mal irgendwie BioRewe oder so was, das das geht dann auch vom Preis her. Ja. Ach so, okay, ja.
Ja, das jetzt nicht. Da da das nicht also das nicht, ne? Aber wenn <chuckles> genau, also wenn der halt im Angebot ist, sage ich mal, ähm, und ich hole den dann auch, wenn er im Angebot ist, dann gibt's den bei Aldi irgendwie für 1,20 oder so, ähm
Okay. Ah ja, okay, dann geht das, ja.
und, äh, gu Ros Zweige Rosmarin kosten auch bei ALDI, ich glaube, 1,30 oder so. Und, äh, 'ne Tomaten, ähm
Mhm.
ja, Dose, äh, kostet, ich glaube, ein 1,10 € oder so, oder so mittlerweile, ähm, und
Ja, es ist nicht gan ist nicht mehr ganz so billig, aber ich meine, 1,10 ist ja auch noch vertretbar, ne?
Ja, eben. Und deswegen also, ich kriege daraus dann, wie gesagt, halt 2 Portionen, ähm, wegen der Tomatensoße muss ich dann halt 'n bisschen mehr holen, äh, dann 3 Portionen, ne? Ähm, aber das ist so lecker einfach nur. Und gut, die Pinienkerne ko sind halt das, was zu viel kostet, aber die muss man auch nicht reintun. Also, das funktioniert auch ohne.
Mhm, mhm. Ja. Ja, das ist toll. Ja. Ja, das kann man dann ja bisschen ab und zu ja.
Ja, und das gleiche Ge und das gleiche Gericht ist aber in den USA alleine Feta, kostet 'n halbes Vermögen. also, das ist, äh
Ah, das ist cool. Okay. Ja, weil's weil's einfach gibt's nicht zu kaufen oder wenn dann irgendwie in Spezialläden oder so was?
Doch, doch, das gibt's schon zu kaufen, aber das ist aus irgend 'nem Grund, äh, einfach deutlich teurer als in Deutschland. Also, weil in Deutschland, äh, kostet, äh der Feta ist ja irgendwie, glaube ich, meistens ich weiß gar nicht, 125g oder so, ne? Ähm, ja
Okay, ah. Och, ja. Ja, w irgendwie so was. Ich glaube, sind sind immer die genau diese jedes Paket ist dieselbe Größe irgendwie, egal welchen man kauft, genau.

Ach so, okay, okay. Ich dachte grad schon, dass, äh ah, okay, okay.
Ja. Ne, die die waren nicht einfach, ne. Die kann man die kann man aber ganz gut einfrieren und sie dann als, ähm, Eiswürfel verwenden. Wenn man zum Beispiel irgendwie 'n Sekt oder 'ne Bowle kühlen will, dann kann man die Trauben einfrieren, dann funktionieren sie 'n bisschen wie Eiswürfel. Das ist auch ganz praktisch. Ja.
Ah, okay. Ja, ja. Wobei Trauben also, ich mag auch Trauben, die eingeküh äh, also, ich benutze das immer. Ich bin sag ich benutze immer entweder Trauben oder Kirschen dann so als Eisersatz, weil Trauben kann man dann halt auch, äh, gut, ja, kühlen, also, wenn die kalt sind. Ja, es ist sehr lecker. <giggles>
Ja. Ja. Ja. Ah, ja, Kirschen. Geht auch. Ja, spannend, spannend. Ja. Aber es ist auch also, ich ich habe auch noch ich muss noch an eine eine Essensgeschichte denken, ähm, ähn ähnlich wie du. Es ist quasi keine ganz so positive leider, weil ich hatte auch mal was, ähm, mir ging's auch nach einem Essen unglaublich schlecht. Ich war 'ne Woche danach krank. Ich glaube, das hatte auch nichts mit dem Essen zu tun, aber ich konnte das danach nicht mehr essen.
Mhm.
Ich ich hatte 'n Ekel davor. W ja, es es war irgendwie so Gemüsepuffer mit Zucchini und, äh, ich glaube, Oliven waren noch drin und a alles mögliche andere noch. Aber Zucchini und Oliven sind mir so im Kopf geblieben, die konnte ich jahrelang danach nicht essen. Mir mir wurde schlecht davon. Es war es war schlimm. Oliven
Okay, wie kam's? Okay. Oh Gott. Oh Gott. War vielleicht irgendwas einfach mit dem Essen schlecht? Also, oder
<coughs> Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, weil allen anderen an dem Tag ging's gut. Ich glaube, ich hatte auch einfach irgendwie irgend 'n irgend 'n Infekt mir eingezogen, der gar nix mit dem Essen zu tun hatte. Aber das war so in meinem Kopf verbunden, diese F Erinnerung. Das hat es dauert la hat lange gedauert, bis ich bis ich Zucchini wieder irgendwie essen konnte. Oliven ging schneller wieder, aber
Okay. Mhm. <chuckles> Ja.
ich habe auch heute noch ab und zu so 'n bisschen das Problem ich hatte gestern Abend, ähm, 'n afrikanisches Essen, war sehr lecker.
Ah, okay. Was gab's da?

Ne, ne, es gibt auch die für 200 Gramm tatsächlich. Es gibt die großen und dann gibt's die kleinen, ja, ja. Ähm, aber na ja, auf jeden Fall in den USA ist das halt deutlich, äh ja, <chuckles> aus irgendeinem Grund deutlich teurer.
Echt? Oh, okay. Ja. Äh, ah, alles okay, ja spannend.
Und das Gleiche auch bei Süßkartoffeln oder auch so was wie, äh, Salat. Salat ist extremst teuer. Ja, 3 Roma 3 kleine Romasalate, die es bei uns bei REWE gab's die vor Woche im Angebot für 'n Euro. Dort 4,50 €. Also wo ich mir denke: „Was?"
Ja. Selbst Salat, wirklich? Das ist ja verrückt. Ja. Okay. Wow. Okay, das ist verrückt, weil also ich habe schon
Oder auch Chinakohl. Das kostet bei ALDI kostet dann Chinakohl, ich glaube, 2 € pro Kilogramm oder so.
Ja. Ja, das das ist nichts quasi vom vom Preis her.
Ja, und, äh und dort bezahlst du dann pro Chinakohl irgendwie 4,50 € oder so. Also, äh, das Doppelte quasi circa.
Mhm. Okay, das ist dieses verrückt teuer verrückt teuer.
Ja, also
Ja, ha habe ich habe ich schon oft gehört, dass es irgendwie so das gesunde Essen in Anführungszeichen wäre, so unglaublich teuer in Amerika. Das wäre voll schwierig, da einzukaufen, ja.
Ja. Also du musst halt nach Angeboten kaufen und dann geht's. Ähm, aber da musst du halt auch alles danach, äh, ausrichten, ne? Also weil grade so Obst und Gemüse kannst du auch nicht einfrieren, äh, geht halt schnell schlecht und
Ja. Ja, klar dann Genau das. Ja, da dann richtig, dann ist es nicht mehr so schnell gut. Hm. Das stimmt.
Genau. Und das ist halt weil, äh, zum Beispiel so was wie, ähm ah, so was wie O-Saft oder so zum Beispiel ist dort auch richtig teuer. Aber O-Saft, hatte ich gesehen, kann man einfrieren. Und
Ja. Echt? Ja. Ah, ja klar, ich glaube, da geht da geht schon mehr. Ja, so frisches Gemüse, frisches Obst, wenn man das halt einfriert, ha, ist nicht ist nicht immer gut dann danach, ne? Also ich habe teilweise was ich ganz gerne habe, sind eingefrorene Beeren. Die finde ich ganz praktisch. Grade da hat man ah, ich habe da immer so so 'ne einfach so 'ne Box mit eingefrorenen Beeren im im Gefrierschrank. Die mache ich mir gerne auf mein Frühstück drauf. Ich ich, äh, mache gerne so Overnight Oats irgendwie. Und dann kommen die einfach gefroren drauf und über Nacht im Kühlschrank, tauen die langsam auf und dann morgens sind die frisch aufgetaut. Die schmecken immer noch ganz gut. Also das das klappt ganz gut mit denen, die gef schon tiefgefroren kaufen, nicht selbst einfrieren. Das ist wirklich 'ne tolle Option, glaube ich. Ähm, musst du mal gucken. Vielleicht vielleicht passt das ja für dich.
Okay.